あ、なるほど。したら、結構、うん、じ実用的なと言うか、使える物で喜ばれる物がいいかなっていう方向性なんですかね。
うんうん。 そうなんですよ。ま、これまでもね、こう、まあ、何だろ、会社の退職祝いとか、ま、ちょっとした還暦祝いとかでも、色々とプレゼントはね、送ってたんですけど、結構良い物？けあの、例えばブランド物のね、コインケースとか、こう、ま、海外に行った時に、ちょっと買った結構良い茶器セットとか、そういった物を送ったら、ま、結構喜んでは貰えるんですけれども、普段使いはして貰えなくてですね、そのまま大事にしまわれてね、日の目を見る事がなくなっちゃうので。それちょっと、そうすると送った側としてもね、「少し寂しいな」なんて思ってしまいますから、なんか、こううん、あまり、こう、形式ばらずにと言うか、あまり、こう、ま、高過ぎる、良過ぎる物じゃなくて、普段自分たちじゃ買わないけど、でも人から貰ったら嬉しいから使いたいなって思えるくらいの物？ま、そのくらいのね、そんな高くなり過ぎないものとかでもね、ちょっと考えてるんですよ。
うん。 ああ、はい。 うん。 はい。 うんうんうん。 はい。 はい。 ああ。<laughs> なるほど。 なるほどね、うんうん。 あ、確かに確かに。 うーん。 うん。 うーん。 あ、そうなんですね。でも、確かにね、なんか、そういった、ちょっと高級感のあるものだとね、こう、大切にしたいって大事にしたいって思う、ね、気持ちがあるが故に、こう、使わずにしまって置いてしまうみたいな事ってね、起こりがちだと思うので、うんうん。あ、実際にそういうご経験を経て、じゃあ今度は、ね、もう少し気兼ねなく使って貰えるような物がいいな、と言うところなんですね。うんうん。うんうん。
ええ。やむ うん。 いや、もう、ほんとにそうですね。ま、何度かね、送ったんですけど。ま、結構これまでね、使ってもらえずにね、大事に大事にしまわれている物もだいぶあるので。そう。これを機にね、せっかくお正月に帰って渡すからこそ、使える物？で、予算としては、あ、それぞれに贈り物をしてあげたいなっていう風に感じええ、ええ。ひとり当たり、いちまんいかないぐらい、はっせんえん以内ぐらいで収められたらいいかな、なんて考えてますね。
はい。 うんうん。 うーん。 うん。はい。 ああ、そうなんですね。はい。 うん。 うんうんうん。 あ、そうなんですね。あ、じゃあ、ご両親お一人ずつに、何かをプレゼントされるって事なんですね。うんうん。
そうですね。ま、勿論、こう、夫婦ペアでね、渡せる物があればそれでもいいかな、なんて思ってるんですけれども。でも、まあ、そう言ったものも含めてですね、どう言った物がいいかな、なんていう風に考えたりとか。ま、やっぱり実家とかを出てね、もうじゅうねん近く経ってしまうので、そろそろ、ちょっと今の両親の好みと言うか、ま、生活どんな事してるかっていうのも、まあ、だいぶ、ちょっと記憶から薄れてきてしまってるので
ああ、確かに確かに。うん。うん。 はい。 うーん。 うんうん。 うーん、うん。 うん。 ああ、そうなんですね。なるほど。何か、こう、ご両親の趣味だったり、「あ、こんな物好きだったな」みたいな物をぼんやりとでも覚えていらっしゃいますか？
うーん。